Oui, en quelque sorte c'est un peu, heu, c'est un peu l'idée et et et et voilà dans dans certains cas, heu et où où je te parlais aussi de la nourriture, tu vois? De de de du repas, heu, bon, on on est sympa, on va souvent plier et les laisser manger un petit peu ce qu'ils veulent, enfin ce qu'ils veulent, c'est-à-dire, heu, ne pas les forcer, tu sais, heu, à finir l'assiette de légumes et compagnie
Ouais mmh. Mmh. Ouais, ouais. Oui «sinon tu sors pas de table» ou des choses comme ça. C'est pas ouais.
Voilà, ça ça c'est c'est pas une une une bonne façon de faire. Mais à force, à force, à force d'être trop gentil, ben, heu, bah ma petite, heu, ne mange presque rien quoi, elle mange vraiment, heu et et voilà, et c'est ça quelque chose pour le coup, moi je ne suis pas du tout raccord parce que
Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais je comprends, c'est Ouais, ouais, ouais, je comprends. Mais c'est ouais, ouais, heu, j'ai j'ai c'est c'est vrai que c'est pas facile. De toute façon, heu, je suppose, d'être parent, heu, il y a constamment des évolutions, puis puis tes enfants grandissent, puis tu as un tu as eu un nouvelle enfant, heu, après. Mais, heu, du coup, j'ai l'impression aussi que ta tu arrives quand même à t'assouplir, heu, petit à petit pour trouver un peu un équilibre entre justement être être plutôt, heu, détendu et ent quand même avoir une certaine autorité. Ta enfin tu arrives quand même à trouver un petit équilibre au final ou pas?
parce que s Oui et non, <chuckles> ça dépend vraiment, heu, ça dépend vraiment des
Oui et non, OK. Ça dépend vraiment de, heu, de voilà de l'action de ou de de ce qui se passe quoi, en fait.
et zé des périodes surtout parce que le petit, lui il a 2 ans et il est très très dynamique, très vif et et lui, il nous a fait baver et hem
Ouais, des périodes. Ouais. Oui, c'est c'est oui, c'est plus compliqué. C'est à ce moment-là aussi qu'il faut peut-être être un peu plus, heu, strict, alors que ta fille, elle a peut-être elle est un peu plus grande, du coup, elle comprend, elle comprend un peu plus ouais, ouais, ouais, non, bah, je je comprends, c'est ça a pas l'air, heu, ça a pas l'air facile, mais, heu, mais j'ai l'impression que tu arrives quand même à à déjà, à communiquer avec ta femme, heu, de tout ça, c'est déjà c'est déjà un bon pas de de déjà arriver à communiquer et de j aussi déjà à voir, à arriver à te rendre compte un petit peu que
M voilà, exactement, oui.
que c'est pas forcément ce que ce que tu aimes faire, mais que, heu, voilà tu fait, enfin, tu as une certaine distance avec ça, je trouve, qui est assez saine au final, tu vois?